Lütfen. Tabii ki duymak isterim. <chuckles>
Evet, eee, aslında daha z ziyade göçmenlikle yani yaşadığım bu bölgeye taşınmayla birlikte iş hayatı disiplinimde büyük bir fark yaşandı. Eee, Türkiye'de, evet, eee, Türkiye'de yaşıyorken yani, ııı, bayağı kurumsal bir yerde çalışıyordum ve, eee, her sabah, işte, hani, bir iş yerine gidiyordum. Eee, çalıştığım yer, ııı, yani alanım, ııı, kültür sanat alanında bir sektördü, ııı, ve her gün
Hımm, nasıl bir farklılık bu? Hımm. Hı hı. Daha büyük bir hazırlık mı gerekiyordu? Sabahları uyandığında o kurumsal mekâna giderken, iş yerine giderken, eee, biraz daha, hani, oranın, eee, belki de, eee, kılık kıyafet kurallarına uygun bir şekilde mi giyinmek gerekiyordu, yani, bunun bir etkisi var mıydı yoksa yine rahat kıyafetler mi tercih ediyordun?
Hımm. Evet. Hımm. Evet, eve Imm, gene çok kendi tarzımda giyiniyordum. Iıı, daha, hani, istediğim gibi giyinebildiğim bir yerdi. Çok, hani, eee, ne deniyor ona, hani, dress code, ııı, şey, ııı, ımm, illa şu kıyafetleri giyeceksin diye bir tanımlama yoktu tabii ki çalıştığım kurumda. Iıı, üstelik de bir a hani, sanat kurumu olduğu için çok daha özgür giyinebildiğim bir yerdi ama pozisyonum itibariyle daha, eee, oldukça özenli, şık, belki tasarım parçalar ve her gün dediğin gibi hazırlanarak gitmek muhakkak haftada birkaç gün iş çıkışında katılmam gereken bir açılış, bir parti, bir toplantı, bir yemek, ııı, vs. olduğu için.
Hı hı. Hımm. Anladım. Hı hı. Hımm. Hı hı. Anladım. Hımm. O zaman bütün, bütün zaman buna, eee, adapte olarak mı geçiyordu o kurumsal iş yaşam zamanında? Yani, çünkü şimdi bahsettiğinde, emm, daha böyle rahat tercihler yaptığın, tamam, eee, yaşın yaşa uygun belki bedene uygun tercihler olsa da, eee, bunu bir kenara bırakırsak daha böyle rahat tercihler. Eee, peki bundan da biraz yorulmuş olabilir misin? Zamanında, eee, çok böyle tasarım kıyafetler tercih etsen de, her gün hazırlık, açılışlar davetler, eee, belki yönetici pozisyonun, bunun bir etkisi olmuş mudur sence?
Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Hımm. Evet. Hı hı. Evet evet. Hı hı. Oldu, ııı, bu çok yoğun giyim kuşama, aaa, ekstra özen gösterme, saç makyaja, işte, parfüme kadar e ekstra özen gösterme insanın üstünde bir baskı yaratıyor. Evet, e, ondan azade olmayı başardığımda, yani, o oradan çıktığımda evet, evet, onun biraz rahatlığı var. Iıı, o dönemin hafta sonu neyse bugün günlük kıyafetim o diyebilirim artık. <chuckles>
<chuckles> Şimdi onun da bir rahatlık rahatlığı var sanki. Hı hı. Peki, bu durum mutlu ediyor mu seni? Yani o, eee, kurumsal dönemi bu açıdan, eee, özlediğin oluyor mu?
Hı hı.